อ๋อ ผมวิ่งเรื่อย ๆ ครับ วิ่งวันละประมาณ 10 โลครับ ถ้าวันไหนฟิตหน่อย ก็ 12 วันไหนไม่ฟิตก็ 7-8 ประมาณนี้ครับ
โอ๊ย อันนี้มัน <clears throat> เยอะอยู่นะ กว่าเราจะวิ่งได้ 6 กิโลเนี่ย เราใช้ความฮึดพอสมควรเลยนะ
อืม อา ก็ใช่ครับ แต่ว่า ตอนนั้นนี่ ตอนนั้นผมเห็นว่าวันที่ผมวิ่ง 10 กิโล ครั้งแรก นี่ก็รอบ คือด้วยความที่สวนสาธารณะบ้านผมอะครับ มันรอบละ 3 กิโล ใช่ไหมครับ 3.2 โล เออ แล้วทีเนี้ย เรา เวลาเราวิ่งเนี่ย เราต้องวิ่งให้มันครบรอบอยู่แล้ว เพราะว่ายังไงสุดท้ายครับ เราก็ต้องครบรอบอยู่ดี ถ้างั้นมันก็จะ อ เออ ใช่ครับ เพื่อที่จะกลับ <chuckles> ใช่ครับ แล้วทีเนี้ย กลายเป็นว่า ถ้าผมจะเพิ่มรอบเนี่ย มันก็คือ 3 กิโลนิด ๆ ที่มันเพิ่มขึ้นมาอะครับ <chuckles> เออ แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่า อือ มันใช้กำลังใจล้วน ๆ เลย
ค่ะ เพื่อที่จะกลับมาทางเข้า เพื่อจะออกทางเดิม อ๋อ อุ๊ย แต่ว่า ใช่ การไปวิ่ง การไปออกกำลังกาย มันใช้กำลังใจจริง ๆ นะ คนเรามันก็ชอบนอนเนาะ
โอ้ จริงอะ <chuckles>
<laughs> นอนแล้วก็ดูทีวีไป เออ มันก็ ถ้าไม่ได้นอน ก็ ก็เครียดอยู่นิดหน่อยเหมือนกันนะ
ตอนนี้นี่ผมอยากนอนมากเลย ใช่ครับ เออ
เนี่ย ก็ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมอะ แต่ก็ออกกำลังกายก็มี มีไม่เยอะเกินไป ไม่น้อยเกินไป มันก็ต้องจำ มันก็จำเป็นน่ะ
อืม ใช่ครับ อืม
เออ เราอะเคยออกกำลังกาย ที่แบบตอนสมัยวัยละอ่อน ไม่ใช่ออกกำลังกายสิ จัดการความเครียดที่สมัยวัยละอ่อนน่ะ แบบแล้วมันไม่ได้ผลเลย ก็คือ
อืม
<clears throat> ไปดื่ม
โอ้โฮ
อ๋อ ก็หลังเลิกงานไง ก็ไปดื่ม ไปดื่ม ไปทานข้าวกับเพื่อน แล้วก็มีดื่มบ้าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันศุกร์ก็จะเมาได้แบบเต็มที่หน่อยเนาะ วัยรุ่น ๆ
อืม อุ๊ย สำหรับผม อ๋อ แต่ อุ๊ย ถ้าพูดว่าวัยรุ่นนี้ ผมนี่แก่แล้วนะครับ <chuckles> ผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมไปดื่มกับเพื่อนนี่ ผมก็อยากจะแบบว่า "อุ๊ย เราเอาแค่แบบ เอาแค่ชิล ๆ พอไหม? เอาให้เหมือนกับแค่มันได้ตกถึงท้อง" อะไรอย่างเงี้ย
อืม อืม ได้อิ่มใจ
แย ใช่ครับ อย่างถ้าผมไปนี่ ก็คือ สักประมาณ คนละขวดครึ่งเนี่ย ผมแบบพอใจแล้วครับวันนี้
เบียร์หรือเหล้า?
เบียร์ครับ เบียร์ <chuckles>

อ๋อ <chuckles> ถ้าเหล้า 1 ขวดครึ่ง เขาบอกว่า <laughs>
<chuckles> อันนั้น อันนั้น อันนั้นจะเยอะ นะ ผมว่า
<chuckles> อันนั้นจะ hardcore ไปหน่อยเนาะ <laughs>
ใช่ ถ้าแบบผมไปกินกับเพื่อนนี่ ก็คือแบบว่า เอ๊ย สะ สอง คน 3 ขวดไหม? นั่งกินชิล ๆ แล้วก็ โอเค ถ้าหมด ทานข้าวหมดทานน้ำเมาหมดเราก็พอแล้ว เราก็กลับ อะไรประมาณเนี้ยครับ กำลังแบบนอนสบาย <chuckles>
เออ อืม อือ ๆ ๆ
เท่ากับปกติคุณพี่กินนี่ คุณพี่กินเท่าไรครับเนี่ย? ถ้าจะเอาถึงขนาดนั้นเนี่ย
ก็ไม่ตอน ส ตอนอ่อน ละอ่อน ก็ได้อยู่นะ 2-3 ขวดเป็นเบียร์ เออ แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ ไม่ได้ดื่มแล้ว
อืม โอ้
เออ ก็ลด ละ เลิก เพราะอะไรหลาย ๆ อย่าง เพราะอายุเพิ่มขึ้น เพราะความรับผิดชอบด้วย เพราะ เอ่อ มันก็หน้าที่การงานอิ่มตัวเนาะ
เพราะ ว่าหลาย ๆ อย่าง ใช่ไหมครับ อ อืม หน้าที่การงาน ลูก ใช่ไหมครับ? อืม
ครอบครัว ใช่ ใช่ อะไรแบบนั้นอะ
โอ้ ผมอยากรู้มากเลยครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเรียนจบมาทำงานแล้วเนี่ย สักประมาณกี่ปีหลังเรียนจบครับ? ที่แบบว่าคนในวัยพี่นี่เริ่มที่จะแบบว่าหันมาซื้อบ้านอยู่กับ อ่า มี มีแฟนกัน มีบางคนก็อาจจะแต่งงาน มีสามี มีภรรยาเนี่ย อายุประมาณเท่าไรนี่ เขาจะเริ่มซื้อบ้านกันครับ?
อือ <clears throat> <clears throat> โอ้ เราก็ช้าอยู่นะ สามสิบ ไหม?
อืม อุ๊ย 30 สมัยนี้ไม่ช้านะครับ <chuckles>
เออ สมัยเรา 30 อะช้ามาก เพราะว่าเขาก็พยายามกดดันให้เราแต่งงาน มีแฟนตั้งแต่อายุ 25 มั้ง
อุ๊ย! แต่งงาน 25 เลยเหรอครับ?
ใช่ เขาแบบ ที่บ้านเขาก็พยายามให้แบบ เออ 25 ก็แต่งได้แล้ว อะไรอย่างเงี้ย
โอ้! อันนี้คือถอด ถามหน่อยครับ ตอนนี้คือคุณพี่อายุประมาณเท่าไรครับ? 30 กลาง 30 ปลาย 30 ต้น
อือ จ ปลาย ๆ 40 ต้น
อ๋อ 40 ต้น โอ้โฮ แสดงว่าตอนนี้ก็แต่งงานมา เกือบจะ 20 ปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ย?
อืม อืม 10 กว่าปี
โอ้! ทำ อุ๊ย สมัยนั้นนี่ ไม่ใช่ว่าเขาแต่งงานกันช้าเหรอครับ?
ก็ไม่รู้นะ แต่เรา เรา 30 เราก็ว่าช้าแล้วนะ แต่ก็ยังไม่ ไม่ทันใจพ่อแม่อะ
<chuckles>
<laughs>
ผมนี่ ผมมองตัวเองไว้นี่ สักประมาณ สัก อ ถ้ามีลูกก็คงไม่อยากเกิน 31 ครับ
อ๋อ ก็ ก็ ก็เป็นตัวเลขที่ดีเนาะ พอเรา เอ่อ เกษียณ ลูกก็มีครอบครัวแล้ว เราก็ได้เลี้ยงหลานพอดี